Ya, evden çalışıyorum ve, eee, böyle, birkaç tane projem var. Hepsini aynı anda yapmaya çalışıyorum. Eee, ama, eee, dikkatimi aslında çalışıyorum, diyorum çünkü tam böyle odaklanamıyorum hiçbirine. Böyle her günde de başa sarıyor gibi oluyor bu durum. Eee, tam işin içinden çıkamadım. Yani, eee, <smacks lips> dikkatimi dağıtan şeylerin bazen farkındayım, bazen de tam değilim. Eee, ama, işte, bunu aşmak gerçekten istiyorum. Biraz dertliyim, hani, sinirleniyorum artık kendime. Tam da göremiyorum yani. Belki, böyle, beraber seninle konuşursak, hani, eee, fark etmediğim bir şeyi fark ederim. Hani, sen fark edersin ya da bana söylersin tavsiye olarak, eee, verebilirsin diye düşündüm. Yani bir yandan da, işte, böyle, içimi dökmek, hani, böyle kendi kendime o sinirlendiğim şeyleri söylemek için de geldim diyebilirim aslında.
Doğrudur. Evet. Belki de. Süper. Ya ,aslında bu durumları herkes yaşıyor. Hani, eee, gerçekten, eee, bu şekilde duruma sevk etmesi normal bir durum. Çünkü evden çalıştığını belirttin ve ister istemez evden çalışmanın kolaylığı ve aynı zamanda zorlukları da olabiliyor. Zorluklarından bir tanesi de aslında dikkat dağıtıcı unsurların, eee, burada baş göstermesi. Eee, seni bu konuda gayet iyi anlıyorum ama, eee, sana yardımcı olabilmem açısından, eee, bana herhangi bir, eee, günlük rutinini, eee, paylaşabilir misin burada? Neler yapıyorsun ve, eee, bu durumlarda aslında nasıl ilerliyorsun? O şekilde, eee, belki de güzel, eee, sonuçlar elde edebiliriz.
Evet. Tabii. Tabii, tabii. Eee, şöyle: Yani, işte, eğer iyi bir günümdeysem, erken uyuduysam 9.30-10.00, eee, 9.30 gibi en, eee, geç, işte, hani, artık kalkmış ve, böyle, güne başlamış oluyorum. Eee, ama, işte, eee, ımm, kahvaltımı genelde 12.00-13.00'e doğru ederim. O aradaki süreci bazen kullanmaya çalışıyorum. Hani, aslında ideal senaryomda kafamda yürüyüşe gitmek, eee, hatta daha erken kalkıp yani 7.00-8.00 gibi kalkıp, eee, 1 saat yürüyüp geri gelmek ve güne öyle başlamak... Yazın daha çok böyle yapıyordum aslında. Eee, sonrasında, işte, eee, o ara odaklanmaya çalışıyorum. Hani, bugünlük neler yapacağımı düşünüyorum ama, eee, ııı, kaybolmuş olabiliyorum. Eee, sonra, a, baktım zaman geçti. İmm "Kahvaltı edelim." oluyor. İşte, eşimle kahvaltıyı hazırlıyoruz bir şekilde. O da, hani, öğlen yemeği gibi yiyor bir şekilde. Eee, bir şeyler yiyoruz vs. Eee, derken, a, bakmışım 1-2 derken eh, orada hadi, bir, iii, başlıyorum biraz işin ucundan. Eee, devam edebilirsem ediyorum. Hani, bir yaklaşık 5'e, 6'ya kadar, 5'e kadar diyelim ki hani, 14.00-17.00 arası 3 saat. Eee, sonrasında, işte, "Akşam yemeği ne yiyeceğiz, ne yapacağız? falan filan ya da dışarı çıkıp yürümediysek "Hadi yürüyelim. Artık bugün yürüyeyim." falan oluyorum ya da kendi başıma. Eee, orada biraz vakit kaybediyorum. Sonra, işte, eee, yani a 20.00-21.00 gibi eğer, hani, eşim bir şeyler izlemek isteyip, eee, beni b s salona doğru çekmiyorsa tekrar çalışmaya devam etmeye çalışıyorum ve oradan sonra da, eee, emm, yani, bir şekilde odaklanabildiğim kadar, eee, yapabilmeye çalıştığım şeyleri yapıyorum yani uyuyana kadar. Eee, 01.00-02.00 gibi yatağa doğru gitmeye çalışıyorum. Uyuyabiliyorsam hemen uyuyorum ama bazen de, işte, 04.00'e, 05.00'e kadar döndüğüm oluyor yatakta.
Evet. Çok iyi. İster istemez. Evet. Anladım. Doğrudur. Anladım aslında, eee, rutinini güzel bir şekilde dile getirdin. Burada tabii ki de, eee, bazı durumlar, eee, aslında, eee, benim dikkatimi çekti ve bu konuyla alakalı da yine aynı şekilde, eee, ilerleyen zamanlarda biraz daha, böyle, dikkat unsurlarına yönelik, eee, güzel fikirler sunmaya çalışacağım. Şunu da sormak istiyorum: Herhangi bir çalışma sürende ki bu arada esnek çalışma sürelerine sahipsin ki hani, burada, eee, biraz molalar veya, işte, uzaklaşma açısından, eee, birçok bilgi de paylaştın. Seni, iii, dikkatini dağıtacak durumlar tam olarak ne oluyor? Veya, işte, bunun farkındalığında olduğun bir durum söz konusu mudur?
Tabii. Evet. Ya, farkında olmuyorum. Aslında dikkat dağınıklığı teşhisim var. Yani, eee, b şey... Dikkatim dikkatimi toparlayamıyorum. Hani, dikkatimi, eee, dağıtmaktan öte toparlamakta zorlanıyorum, eee, daha en başında; odaklanmakta zorlanıyorum yani. Herhangi bir şey olabiliyor. Yani, aklımdaki bir düşünce de olabiliyor. Eee, o gün yapacağım diğer, alakasız şeyler de olabiliyor. Bazen, işte, eee, sadece stresim de olabiliyor başlamak ve ne yani nereden başlayacağımı bilememek. Eee. Evet, böyle yani.
Anladım. Belki de. Ya, evet. Aslında burada, eee, dikkat üzerine, eee, bir problem yaşadığını belirttin. Bu da tabii ki de, aslında, olağan bir durum. Bu sadece, aslında, çalışar çalışırken değil, aynı zamanda belki de herhangi bir faaliyet veya aktivite gerçekleştirdiğinde de veya, işte, örnek veriyorum, odaklanman gereken film, dizi veya buna benzer bir hobi gerçekleştirdiğinde de muhtemelen karşı karşıya kalıyorsundur diye düşündüm. Eee, şunu da sormak istiyorum: Çalışma saatlerinin esnek olduğunu belirttin, eee, ve burada tabii ki de ona göre bir ilerleme durumu söz konusu ama, eee, örnek veriyorum, eee, artık bilgisayar başında çalıştığını varsayarak, eee, çünkü uzaktan çalıştığını belirttiğin için, hani, burada herhangi bir teknolojik alet kullanma durumu söz konusu. Eee, başına geçip oturduğumuzu varsayalım. Normalde, eee, evet, bir işi bitirme konusunda bir zorundalığın veya örnek veriyorum, ya, işte, eee, "Normalde şu kadar saat bilgisayar başında durmam gerekiyor." dediğin durumlar oluyor mu? Veya örnek veriyorum, o iş yarıda mı kalıyor? Onu tamamlama şeklinde mi devam ediyorsun?
Doğru. Evet. Doğrudur. Eee, genelde yarım bırakıp bırakıp devam ediyorum. Hiç, böyle, bir oturuşta bitirebileceğim bir iş yüküm yok. He eee, birkaç işi birden yapıyorum, ikisi hepsinide de, eee, yarım bırakmak zorunlu gibi oluyor. Sadece bir, eee, yani, eee, biraz, işte, boya vs. yaptığım, başka elimde yaptığım başka bir iş var. Orada, hani, gittiği yere kadar bazen olabiliyor ama o da en en zor odaklandığım, en zor başına oturduğum şey gerçekten.
Anladım. Aslında, eee, evet, burada bir herhangi bir iş konusunda tamamlayamama ve onun üzerine, eee, devam etmek gerektiği ile alakalı ilerleyen sürelerde bir zorundalık hissiyatının olduğunu belirledim ve, eee, genel itibariyle baktığımda tabii ki de, hani, bunun sebebinin dikkat dağınıklığı üzerine olduğunu, eee, tanımladım. Şöyle bir belirtmek istiyorum: Burada, evet, eee, örnek veriyorum, sabah bir rutinimizde uyandık. Tabii ki de bir kahvaltı yapmamız gerekiyor. Kendimize vakit ayırmamız, güne hazır olmamız ve, işte, eee, burada plan program dâhilinde hareket etmemiz bizim açımızdan, hani, güne başlangıç ve değerlendirme konusunda zinde hissetmemizi sağlayacaktır. Ve bu bağlamda da aslında, eee, işlerimizi yönlendirmekle ve günlük yapacağımız aktiviteler mesela, bir yürüyüşe çıktığını belirtin veya bir dışarı çıkıp, eee, kahve içmek veya, işte, ailenle birlikte vakit geçirmek ve onlara da zaman ayırmak ve günün sonunda da kendine zaman ayırmak. Bunları az, çok aslında belirleyebiliyorsun ama belli bir plan program dâhilinde ve, eee, sürelerle alakalı, eee, yönetim açısından, aaa, anladığım kadarıyla bir, eee, durum söz konusu. Yani bunları yönetememe durumu söz konusu. Şöyle hiç, mesela, düşündün mü? Örnek veriyorum, eee, saat 10 gibi işin başına geçtin ve, hani, evet, eee, ben bunu, işi tamamlamam gerekiyor, ardından yürüyüşe çıkmam veya, işte, örnek veriyorum, evde herhangi yapılacak bir şey veya bir sorumluluğa bağlı olarak hareket etme dâhilinde olman gerekiyor. Bunu hallettikten sonra, eee, bu şekilde ilerlesen ya da tam tersi, eee, burada işe başlamadan önce bu sorumluluklarını yere yerine getirdikten sonra Çünkü belki de işteki, hani, bu tamamlama süreni, örnek veriyorum, eee, belki de belirleyemeyeceğin durumlar söz konusu olur. Örnek veriyorum, 1 saatte tamamlaman gerekirken 1 saat 45 dakikada tamamlayacak durumun olur. Belki de evet, aslında bu şekilde ilerlesen senin için, eee, aslında daha iyi bir fırsat elde, eee, etmiş olmaz mısın?
Evet. Mantıklı. Evet. Peki. Aynen öyle oluyor bazen. Eee, ikisine birden, emm, cevap vermeye çalışayım. Yani, ımm, evet, aslında mantıklı söylediklerin. Hani o şekilde yapsam daha iyi olabilir. Iıı, ama, hani, başta başta plan yapma, ııı, kısmında bazen, işte, orada o planı kaçırdığım zaman, eee, daha çok, böyle, panik oluyor gibi oluyorum, ııı, ama tabii genel olarak aslında, eee, bu, hani, eee, işe yarayabilecek bir şey gibi geliyor kulağa.
Tabii. Doğru. Doğrudur. Çok güzel, bunu duyduğuma sevindim. Eee, aslında bunu bu şekilde değerlendirebilirsen belki de verimlilik konusunda da, hani, sadece iş yönünden değil, aynı zamanda günlük hayatını da etkileyecek unsurlara sahip olabilirsin. Aynı zamanda burada biraz, eee, çevresel düzenlemeler de sağlamak gerekiyor. Örnek veriyorum: Çalıştığın ortam belki de, eee, seni etkiliyor olabilir. Burada belki de duvara dönük bir şekilde aslında pozisyon almak, işte, eee, bilgisayarımızı, çalışma masamızı buna göre hareket ettirmek veya dikkat dağıtıcı unsurları, aslında, burada elemek... Örnek veriyorum, belki de karşımızda bir tablo vardır veya aktif bir şekilde çalışan televizyonu görebiliyoruzdur veya yine aynı şekilde, eee, burada, hani, bir pencereye bakma durumumuz olabilir. Hani, tabii ki de burada molalar vermek gerekiyor, hani, yeri geldiği zaman ama bu dikkat dağıtıcı unsurlar olduğu sürece mesela telefonumuzun belki de yanımızda bulunması, eğer, eee, çalışırken ihtiyacımız yoksa, mesela bunu uzak bir alana tutmak ve, hani, belki de burada planlamaları şöyle yapabiliriz: Her 45 dakika çalışmanın ardından bir 5 dakika, böyle, dinlenme veya, işte, 10 dakika dinlenme gibi, biraz daha, böyle, ders mantığıyla görerek, hani, sanki okuldaymışız da, hani, eee, bir ders görüyormuşuz ve, hani, burada 45, 15 şeklinde ilerleyebilir. Bu şekilde de aslında, eee, bir planlama sağlasan verimlilik açısından nasıl olur senin açından?
Nasıl? Anladım. Doğru. Evet, mantıklı. Bu söylediklerin de mantıklı, özellikle mola verme kısmında. Çünkü, eee, ya aslında benim de, emm, eee, masamın baktığı yer, eee, p pencere ama önümde çok fazla dikkatim dağılmıyor. Hani, pencere beni daha böyle rahatlatıyor gibi düşünüyorum. Eee, yani biraz duvar, biraz pencere görüyorum gibi. Eee mola kısmını atlıyorum galiba sanırım. Hani bunu da, emm, değerlendireceğim ve kendime ufak molalar versem ki gerçekten mola yapsam, eee, telefonum maalesef o da dikkatimi dağıtıyor ama, emm, yani çok da f değil. Daha farklı şey telefonum diğer dikkatimi dağıtan herhangi bir şeyden sadece biri gibi çünkü çok fazla telefonla uğraşmıyorum. Eee, yani başka işler varken onunla uğraşmıyor gibiyim. Eee, ya, eee, çok teşekkür ederim ya böyle beraber bir, emm, beyin fırtınası yaptık ve bana gerçekten fazla fazla hatta, eee, tavsiye verdin. Eee, hepsi de birbirinden kıymatli kıymetli oldu. Hani, anlaşıldığıma da sevindim ve, eee, tavsiyelerini de, eee, kesinlikle değerlendireceğim ve bundan sonrasında, eee, bir şeylerin daha kolay olabileceğini düşünüyorum.
Harika. Hı hı. Anladım. Harika. Süper. Ben de aynı şekilde düşünüyorum, umarım, eee, bu rutine hızlı bir şekilde kavuşursun ve tekrar sonraki görüşmemizde de, hani, bu durumdan daha olumlu bir şekilde bahsedersin. Kendine dikkat et görüşmek üzere.
Umarım sen de hoşça kal.